Yani, 1'incisi kendimi bu kadar ihmal ettiğim için bir utanç vardı. Eee, 2'ncisi mesela, arkadaşım yarın sabah, hani, bu gece 23.00'de oldu veya ertesi sabah saat 18.00'da işe gitmesi lazım. Eee, onu çok zor duruma düşüreceğimi düşündüm. Bir de, yani, acile insan götürmek bir bir, hani, eee, herkese sorabileceğin bir şey değil çünkü orada ne göreceğini de bilmiyorsun. Oraya kimse iyi durumda olduğu için gelmiyor. Özellikle gece saati ve acil. Bir de Avrupa'da, hani, belki Türkiye'de kulağı, burnu ağrıyan falan gidiyor ama Avrupa'da gerçekten kaza yapmış olman ve, eee, özellikle Yunanistan'da sağlık sistemi çok, emm, hasar almış durumda ekonomik krizden dolayı. Koca şehirde, Atina buranın başkenti, 2 tane hastane açıktı, öyle düşünebilirsin, cuma gecesi bir de. Hani, o yüzden, eee, orada göreceğimiz şeylere de, eee, şeyleri de düşündüm, kendimi o açıdan da kötü hissettim, açıkças,ı onu böyle bir şeye sürüklediğim için de.
Hı hı. Hımm. Doğru. Hı hı. Doğru. <chuckles> Hı hı. Evet, kafanı çarptığın an aslında acının yanında bir belirsizlik oluyor. Acaba ciddi mi, ciddi değil mi diye. Düşünüyorsundur belki, hani, yardım istemek, hani, o belirsizlikte gerçekten cesaret işi. İlginçtir ki, hani, çoğu insan böyle bir anı da gülerek anlatır ama yaşanırken aslında hiç komik olmayan bir şey. Sen ne der sen ne
Evet. Ay, evet, gerçekten <chuckles> hiç komik değildi.
Yani, hani, sonradan o anı hatırladığında gülüyor musun şimdi? Yoksa hâlâ tedirgin mi oluyorsun, bir daha mı gelir başıma gibisinden?
Yani, şöyle daha dikkatli davranıyorum. Eee, gerçekten çok uzun yıllardır kendime, eee, iyi davranmadığım kadar iyi davrandım. Mesela, hani, hastaneden geldim, çok güzel bir şekilde uyudum. Sonra markete gittim, canım ne istiyorsa aldım, 2-3 çeşit yemek yapıp dolaba koydum, falan. Y yani, çalışmam gereken, yapmam gereken şeyler var. Dedim ki, "Ya, bir daha mı geleceğim dünyaya? Az önce, hani, birkaç gün önce ölüyordum ve o kazandığım para da belki, hani, hiç olup gidecekti. Eee, ben olmadıktan sonra bir anlamı yok." Birazcık daha, eee, iyi davranmaya çalışıyorum ama tabii ki çok komik bir durum. Eee, ertesi akşam hemen arkadaşımı arayıp, en yakın arkadaşımı, dedim ki, "Şu an artık, hani, iyiyim, iyi hissediyorum ve biraz olayların saçmalığı hakkında konuşabilir miyiz? Hani, <giggles> neler geldi başıma?" diye. Haklısın. Ağlarken yaşadığın şeyler sonra gülle gülene gülünerek anlatılıyor genellikle.
Hı hı. Evet. Doğru. <chuckles> Anladım. Anladım. Hı hı. Evet, aaa, en azından gülerek anlatıyorsan, eee, demek ki geçmiş bir şey. O yüzden de aslında geçmiş olsun diliyorum sana. Eee, şimdi o an aslında gerçekten, hani, zorlandığını kabul edebilmek, iii, büyük bir adım. İnsan, hani, genelde, ya geçer herhâlde falan, diyerek geçiştiriyor ama bazen geçmiyor sende olduğu durum gibi. Senin için, hani, o an bir dönüm noktası oldu mu? Yani, artık bir daha olsa direkt arayıp da, eee, yardım ister misin o kişiden yoksa farklı bir kişiden yardım ister misin?
Çok teşekkür ederim.